हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे भी लगता है ना जो सुबह की आदतें होती है। वो कहीं न कहीं जो है हमारे पूरे दिन की दिनचर्या में असर डालती है। अगर हमारी सुबह अच्छी गई है, तो जो है ना हमारा पूरा दिन जो है कहीं न कहीं अच्छा चला जाता है। लेकिन अगर हमारी सुबह ही इतनी चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं या इतनी मतलब देरी वगैरह हो रही हैं हर चीज़ में और एक-दूसरे से मतलब लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं सुबह सुबह। तो कहीं न कहीं जो है ना हमारा पूरा दिन जो है उसी हिसाब से आता है। तो मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो है मतलब सुबह अच्छा जाए और पौष्टिक आहार ले पाऊँ। और जो है नाश्ता करने का अपना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सही मतलब अच्छा खाना खाते हैं या पौष्टिक आहार खाते हैं ना। तो आपको जो है ना काम करने की शक्ति और मतलब ऊर्जा मिलती है। तो आपसे बात करके और जैसा आपने बताया ना कि आपका जो सुबह शुरू करने का क्या पसंदीदा तरीका है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी कुछ ना आपसे सीखने को मिला। तो आशा करता हूँ जो आपसे जो है ना फ़िर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अ, हाँ। अ, हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ। अ, हाँ। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, ठीक कहा आपने। उह अ, हाँ। जी। जी। जी। जी, मुझे भी आपसे बात करकर बहुत अच्छा लगा। और मैं भी आशा करता हूँ आपसे फ़िर कभी बात होगी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी रात शुभ रहे।
जी। जी, शुभ रात्रि।